Mm, kaya nga.
Oo, may mga nagsisi oo, sa ibang province. Meron yan eh, siguro oo e oo. Eh, malamig mala oo komo malami malamig sa ano, sa mga bukirin, yan sa mga ibang baryo, sa mga probinsya. Mahangin, kaya siguro nakakapag naengganyo pa silang magsiga kasi 'ala naman mas kasi malawak eh. Ah, field eh, 'ika nga. Field yung mga bukirin. So, may iilan pa raw na nagsisiga.
Nung kaingin 'no? Mm. Hmm. Ah, okey lang naman siguro yung maliit na pagsisiga, pero yung tinatawag natin na kaingin talaga, yung malawakan na pagsusunog ng mga ah, pananim, di ba, pagkatapos mag-harvest, 'yon talaga yung ano, hindi maganda kasi malakihan 'yon, mm.
Mm. Oo, sa palagay ko eh Oo. Yung oo. Mm. Ayos sa mga nagpapainit. Totoo. 'Tsaka isa pa nga yan ah, 'yan yung lalo na sa Metro Manila, di ba, grabe traffic ano?
Mm, kaya nga. Ay! Ang dami. Hay! Ang daming tambutso, mm.
Oo, tapos yung mga siyempre nakahinto ka ro'n. Nakahinto yung sas oo, yung sasakyan mo, di ba, oh yung init nung makina nun, syempre saan napupunta? Eh di sa atmosphere natin, di ba?
Hmm, yes. Totoo ka diyan. Oo, tapos daming carbon monoxide, hmm.
Oo. Ayan tsa at 'tsaka 'yan, ah ayun yung pagdami ng sasakyan, di ba? Eh, isa rin yan eh, hindi rin kasi na-ano, hindi rin kasi naisip ng tao yan. So, habang dumadami tao, siyempre nag mas maraming sasakyan na ginagawa, di ba? Minamak mina-manufactured, di ba? Gano'n din ang epekto nung gano'n din kalakas nung epekto nung sa ating mundo yung
Hmm, totoo.
yung pag-init ng makina niyan, yung sa dami ng tao na bumibili ng sasakyan, yun gumagamit.

Sa halip na ipagawa ni ipanggawa nila ng ano, ah, magandang flood control sa bansa natin, eh napunta sa bulsa nila, di ba?
Hmm. Ooh, kaloka. Hmm, totoo ka diyan.
Kaya tayo naging kawawa. Ooh, eh, kung lahat nung budget na 'yon, ipinunta nila sa flood control na 'yan, ipinangpagawa nila ng maayos sa flood control sa bansa, edi 'di tayo magkaka-ano-ano rin diyan, di ba?
Mm. Hmm, totoo ka diyan. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa lahat ng pamilya sa Pilipinas, tungkol sa kalikasan, anong sasabihin mo?
Mm. Mhm. Hmm. Ah, sa’kin, ah, maging disiplina sa pagtapon ng basura, huwag magtapon ng basura kung saan-saan, sa daan ah, ayun, ah, itapon ng tama, hmm, kung ano yung dapat itapon na
Hmm.
ah, itapon na, para makatulong tayo sa kalikasan natin, sa mga paligid, sa bahay. O kaya pwede naman nating ibenta yung sa mga nagrere-recycle eh, ah, yung mga hindi na ginagamit na ano sa bahay natin. Para alam naman nila kung saan i-a-ano 'yon eh, mga ayun, sa mga junk shop. Alam nila kung saan gagamitin yun, di ba? Kaysa itapon natin sa itapon na lang natin diyan sa tabi-tabi, eh isa pang, 'di magandang bagay 'yon eh. Itapon na ayan, yung mga nagbabakal, bote.
Hmm, kaya nga. Oo. Totoo. Yung yung reduce, reuse tsaka recycle, di ba?
Oo 'yan. Oo yan, yung mga nagbabakal bote. Minsan may may dumadaan sa'min. Yung mga boteng hindi namin ginagamit, i pina-paano na lang, i ibenta na lang namin sa kanya at sa junk shop lang din naman niya dadalhin 'yo'n, edi magagamit pa, di ba?
Hmm.

Mm, tama. <gasps> Pero nakakatuwa, 'no, na meron ng mga maraming alternatibo, <gasps> bukod sa papel, 'di ba, at plastic. Meron ng ano mga ba mga bagong biodegradable na plastic. Tapos, meron na ding ano mga cornstarch, na gawa sa corn pala na ano, mga plastic din, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Hmm. Ah, me ah, meron na ah, meron na? Ah. Hmm. na.
Mm, mhm meron na. Parang ano hmm, gawa sa halaman ganyan.
Oo, yung mga ganyan ano. Hmm.
Hmm, totoo. Pero, ano sa mga simpleng gawain, ah, sa bahay, meron ka bang akala mo na normal lang, pero malaki pala yung epekto sa kalikasan?
Hmm. Mm. Ah, sa pa pagdating naman sa bahay ano, ah, siguro ah yung ano, sa paligid natin yung pagsusunog, di ba? Ah, hindi maiwasan yan, eh, yung pagsusunog, di ba? Binawal na nga 'yan, eh.
Ah, oo, tama.
Oo. Eh, sa'min dito may nagsisiga pa rin, ayan. <chuckles> Yung ma yung mga mat yung mga matatanda, oo. Ay ma ay hindi naman matanda na eh, eh matatanda naman, eh. Eh, walang ano, ah, walang problemang ano eh, yun nga bawal na nga yun yung magpapausok ayan. Kasi, isa rin yan sa nagpapainit sa mundo.
Hmm. Ay makukulit. Buti hindi sila nahuhuli, eh, 'di ba, bawal na yan?

Kaya nga, hmm.
Oo, alam mo 'yung mga company ng mga, ah, factory, 'di ba, mayro'n silang 'yung mga basura, nire-recycle nila tapos nagiging ano ulit ah, nagiging bote, 'di ba. Nagagawa nila ulit 'yung karton, mga ganyan 'di ba, plastic, 'yung mga eco-bag, 'di ba?
Hmm. Totoo?
Oo, 'di ba 'yun ang ano eh, eh 'yung may mga factory na ganun eh. Kinukuha nila 'yung 'yung mga naging basura na 'yan ah, sample 'yung mga plastic, paper bag, 'yung mga hindi na ginagamit na papel. 'Yun, ah, nirere inaano nila 'yun, nagagawa nilang para magamit muli ng tao. Ah, parang na ano nila, ah, may base lang sa na ano ko. Parang nagiging ano pa nila yun, ah, nagagawa pa nila maging isang bottle ulit. O plastic, mga paper bag gano'n yata yun, eh.
Hmm, okey. Mm, 'yong mga plastic din naman, ginagawang ano, ah, mga bricks. Oo, 'di ba, sa daan. Napakalaking tulong no'n, 'no? Kung kunwari ano, puwede na rin siguro 'yong maging ano, ah, parang, hollow blocks, 'no? I-re-shape lang. Hmm.
Hmm. Mhm. Hmm. Ayun, oo, oo. Totoo 'yan. Mm. Mm. Oo. Tsaka yung mga yung mga gulong, 'yan nagiging anohan ng mga halaman, 'di ba. Kung nakakakita ka no'n sa daan, sa highway. 'Di ba?
Ay, madaming ganyan, oo, ginagawang paso. <chuckles> Napakatibay no'n. Aha. Hmm.
Oo 'yan, 'di ba. Oo yan, minsan nga may pintura pa eh, <chuckles> may pinipinturahan pa nila ano, para maging ano na lang sa daan palamuti ano, para maging design. Ba?